E quando ti capita ad esempio di invitare degli amici a cena o insomma dei parenti, il parenti im immagino un po' più improbabile se non si sono trasferiti anche loro, però diciamo del degli amici o la fidanzata, proponi sempre e se vengono a casa tua di giovedì o di sabato, proponi esattamente questi menù a base di mozzarella giovedì e di pizza al sabato, oppure tendi anche a preparare qualcosa di diverso?
Esatto. Allora diciamo che se il giovedì e il sabato non vengono son più contento. <snorts> Però se devono se se sono invitati in quei giorni esatto se se se invita se sono invitati in quei giorni io almeno conosco sempre la frase, ehm, "casa che vai usanza che trovi." Quindi se te vieni, eh, da me mangi quello che che che mangio anch'io in quel giorno. No adesso a parte gli scherzi, ehm, cerco sempre comunque di proporre, ehm, qualcosa che che mi appartiene, ehm, piatti della mia tradizione. No oltre alla pizza, esita ehm, p sì per esempio il ragù napoletano, le le polpette, ehm, mhmm, <swallows> ci sono dei
<laughs> State a casa vostra. <chuckles> Okay. Okay. Oltre a quello a base di mozzarella e alla pizza ci sono altre cose che ti rappresentano? Le polpette sono fatte in una maniera particolare per cui devi rivolgerti anche in questo caso a una macelleria di fiducia, oppure sono un po' delle polpette classiche?
No, ehm, è imp è importante avere del pane <smacks lips> è importante avere del pane abbastanza tosto u una volta bagnato così non perde le proprie, ehm
Okay.